Creo que, bueno, justo fue ese día del de del outfit de las botas vaqueras, porque yo la verdad es que tengo mucho
<chuckles> Son amuletos, por lo visto. <laughs>
Sí, casi, casi, y es que la verdad la verdad es que tengo muchos problemas de de autoestima de muchos años, entonces, em, ya este último año sí me he tratado como de enfocar un poquito en lo que me hace sentir bien.
Okey. Extra
Y justamente el año pasado, mi hermana me regaló estas botas solo porque estaban en oferta, pero me dijo: "Oye, ¿te gustan?" Mejor, ¿verdad? <chuckles>
Ay, qué bonito. No importa, <chuckles> el detalle cuenta, el detalle cuenta.
Y me, ajá, y me las enseñó y me dice que: "Oye, ¿te gustan?" Y yo de que: "Ah, sí", entonces, era por mi cumpleaños, y me dice de que: "Bueno, de que te las voy a regalar".
Ay, qué lindo.
Y justo las usé, o sea, me las dio varios días antes de mi cumpleaños, y en mi cumpleaños, sí, y en mi cumpleaños las usé. Entonces fue, la verdad es que fue una un outfit supersencillo, sea, son botas vaqueras negras. Me puse un vestido básico igual negro, y traía como una como una chamarrita, como una blusa así arriba de mezclilla
Adelantado. <chuckles> Okey. Ay, qué bonito. Sí, sí, claro.
y obviamente, pues me arreglé mi pelazo y me puse me puse maquillaje.
<chuckles> Maquillaje, perfume. <chuckles>
Ajá, y fuimos fuimos a cenar y yo creo, no sé, fuimos 15 personas y
Wao, bastantes.
todas, o sea, me dieron un cumplido de que sí, o sea, fue de: "Oye, se te ven superpadres", está o sea, es, porque yo nunca había usado como que nada de ese estilo vaquero, entonces eh
Te chulearon. <chuckles> Oy, qué bonito. Ese día, te diste cuenta realmente que ese era un estilo que impactaba.
Sí, exacto, entonces para mí, o sea, sí me dio de que, güey, aparte de que es mi cumpleaños, aparte de que vienes a estar conmigo, o sea, que que vienes y me chulees y todo eso, o sea, párame. Ajá, justo, o sea, y es
Ay, qué chévere. Resaltaste. <chuckles> Como la cumpleañera. La cumpleañera es la más. <chuckles>
claro, entonces como que obvio, entonces como que eso era lo importante, ¿no? Entonces, sí te da como porque luego nunca falta la gente que va más arreglada que tú, ¿no? Digo, yo soy supersencilla
Sí, es verdad. Ay, sí. Y siendo uno el cumpleañero, imagínate. No, no, no. <chuckles>
Ajá. Entonces tú no esa vez esa vez sí destaqué, entonces yo feliz de de que me me chulearan y que me dieran como que ese boost de confianza por por algo tan sencillo como unas botas vaqueras.
Ay, qué bueno, me alegro mucho. Totalmente de acuerdo, como un, ah, una una prenda, por decirlo así, pueda cambiar automáticamente un outfit, y eso es algo muy interesante. Mencionabas, realmente, algo que me dejó un poquito consternada, es, mencionabas que no tenías autoestima en aquel ent tiempo, alguna experiencia mala en el que te haya dejado y por la razón por la que decías que te sentías de esa manera.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú.